"Ako nga gan'to ako, eh, yung yung anak ko gan'to, ganyan." 'di ba? Parang ayan na kum kukumpara ka na, ta's parang ang baba na ng tingin sa'yo dahil gano'n lang yung sahod mo, gano'n lang yung trabaho mo 'di ba? Mga masasakit na reyalidad.
Oo. 'Di nila alam oo, ang hirap ng trabaho mo na tapos kasi dito sa bansa natin pansin ko kahit na mahirap trabaho mo, yung sahod natin hindi na pumapantay sa trabaho, 'di ba? <chuckles>
Hmm. Tama, at yu Totoo, parang charity o kawang-gawa nalang, eh.
'Tsaka yung mm, totoo yan 'tsaka yung napansin ko pa, mas magagaling minsan yung mga hi walang diploma.
Ay oo, 'di ba? Iba sila 'no?
Kaysa sa may diploma, sa totoo lang. <chuckles> Oo, nag do'n ako nagugulat kasi minsan yung mga walang diploma 'yun pa yung mas nag umaangat talaga, eh.
Mhm.